Eh, vabbè, ma lì non c'è quella sorta di imbarazzo perché alla fine stai guardando uno schermo.
<laughs> Sì, <chuckles> sì, guardando uno schermo, quindi dal vivo no, nel senso magari, sì, è capitato di sentire qualcosa un po' noiosa ma non c'era quell'aspettativa nel senso che, ehm, solitamente quando so 'ndato, <clicks tongue> ehm, a qualche spettacolo qualcosa ehm, è perché già conoscevo l'artista e quindi già sapevo magari in parte il suo repertorio, ehm, dal vivo insomma ha è stato ancora più bello, mhmm, quindi sì. Ehm, e quindi no
Mhmm. Cert Assolutamente. Mah, a te è mai capitato di essere mhmm, di avere, un diciamo una sorta di pubblico a te? Tipo magari non per forza per uno spettacolo, magari dovevi fare una presentazione al lavoro, mi invento.